Ne, auch nicht, aber es war auch keine Doku. Also, es war es war so 'ne Mischung aus Doku und Film vielleicht, aber es war kein es war kein Spielfil na ja, es war auch keine Doku. Also, es war jetzt nicht so irgendwie, dass da so 'n Sprecher dann gesagt hat, dies und jenes.
Dokutainment. Das, äh, ist auch nicht, wonach sich 'ne Doku definiert.
Aber es war <chuckles>
Es gibt Spielfilm und es gibt Doku. Das sind die 2 großen, äh, Dinge. Spielfilm ist Schauspieler w mit einer meinetwegen auch realistischen oder eben fiktiven Handlung, aber mit halt 'nem Skript. Und, ähm, 'ne Doku ist etwas, was halt das, äh, tatsächliche Leben darstellen soll. Ob jetzt narrativ oder nicht narrativ ist äh, ist macht aber keinen Unterschied.
Mhm. Ja. Okay, dann ist es mhm. Okay, dann dann war es 'n D dann war's 'ne Doku, dann war's 'ne no Doku.
Okay. Ähm, weil
Ja.
also, ne, we wenn wenn du sagst politische Filme, dann denke ich halt an Spielfilme, die politisch sind, äh, äh, oder halt Politik zum Thema haben. Äh, D dokus schaue ich mir tatsächlich gar nicht so an. Also, auch äh, äh, auch so was wie „Supersize Me“ oder diese ganzen großen Sachen, die ja, äh, grade so Anfang der 2000er, äh, für Aufhe Aufhebens gesorgt haben, habe ich mir nicht angeguckt, weil so was interessiert mich einfach nicht. Kennst „Supersize Me“ nicht?
Mhm. Okay. Die kenne ich gar nicht. Okay. Ne, was ist das?
Ähm, das ist äh, äh, da hat der der der Macher, äh, ich habe <sighs> Roger Moore, glaube ich, heißt der. Äh, sehr, sehr bekannter, äh, politischer, tatsächlich auch, ähm, äh, äh, Dokumentatio äh, Dokumentarfilmer. Und der hat halt, äh, 'n Experiment gemacht, äh, wie d d der hat, glaube ich, 'n Monat lang oder so was nur McDonald's gegessen. Und, äh
Ah, okay, und dann hat er so beobachtet, was mit ihm passiert ist?
Genau.